Oo, routine. Parang an andun na, parang alam mo na kung an sa same din na sa akin 'no, parang ano ka din, yung alam mo na kung ano sa oras na ganito gagawa ka na lang kunyari kakain ka na, kunyari magwo-work ka na, oo, ganun. Parang same lang din naman sa'kin, ako din ganun. Pero yun nga, kahit papa'no kahit nagtatrabaho ako mini-make sure ko pa rin na may oras pa rin ako sa pamilya ko. Yung parang after work ko, talagang 'pag 3:00 PM na, out na talaga ako, hindi na ako m hahawak ng ano, hindi na ako hahawak ng ano, ng PC ko or nung nung yung ano, apps para sa mga trabaho para wala talaga, hindi ako mate-tempt na gagawa pa ako ng work. Tapos ayan, ang ginagawa ko ring technique, hindi ko talaga ina-add yung mga katrabaho ko sa ano ko, sa mga social media ko para at least wala silang option na ma-contact ako habang off na ako. Di ba mas maganda yung focus na ako sa family ko kapag off ko na.
Eh Mhm. Opo, opo. <chuckles> Opo. Mhm, opo. <giggles> Ng kung anumang device. Opo, opo. Opo. Ah. <laughs> Oh, hiwalay ang mga katra katrabaho kaysa sa mga kaibigan. Oo nga po.
Mm. Totoo. Kasi di ba hindi mo maiiwasan na, kunyari tatanungin ka, "Ano, pa'no nga yung ganito, paano gawin yung ganyan," di ba? Kasi siyempre mate-temp ka din na sagutin, sagutin mo yung mga tanong nila about sa work mo. So, para iwas, wala talaga hindi ko sila ina-add sa ano ko, personal so ano ko, Facebook ko, Instagram, hindi ko sila ina-add para hindi nila ako ma-contact. Tsaka hindi rin hindi ko binibigay yung cellphone number ko para hindi na talaga maka tatawagan. Walang option to contact.
Mhm. Oo nga po. Oo, 'no. Hmm. <chuckles> Aha. <laughs> Eh, paano po kung yung management ang ano, may kailangan?
Mm. Eh, management, di ba ang management meron naman silang cellphone number mo. So, yun okey lang pag mga boss. Pero kapag yung mga coworker hindi na, hindi muna parang ano lang, ba ano na siya, may boundary.
Oo nga pa naman po. <chuckles> Pero mga kat Opo, oh. Okey po. So, yun yung yun yung ano, yung plano niyo, strategy niyo para sa ano, makaiwas sa <giggles> sa mga coworker.
Ah, para balanse. Oo, tsaka balanse talaga. Ano na, personal life, personal life na. Tapos 'pag work, work talaga. Ayan, kaya lagi kong sinasabi sa kanila 'pag nagtatrabaho, "Sige, tanungin niyo na ko kung ano mga dapat niyong tanungin bago ako mag-out para hindi kayo or kinabukasan hintayin niyo na mag-in na ulit tayo." <chuckles> Tsaka ako sasagot sa mga inquiries nila, ganyan.
Opo. Okey. Ah. Mhm. <laughs> Sa'kin naman po, ah, kasi nga wala po akong oras na pangtrabaho lang talaga na schedule. Ah, sa'kin kailangan medyo flexible, kailangan medyo puwedeng ma makausap almost anytime. Pero, ah, may punto din na gusto ko pahinga lang, walang, walang makakasagabal sa pag-iisip ko, relax lang. Kaya sakin naman, inaano ko yung yung phone ko.
Hindi sinusunod? Oo, mm. Hmm. Mm. Mm.